Слушай, у меня тут такая ситуация. Я сейчас нахожусь, э, э, между работами. Ну, я я прохожу собеседование, чтобы устроиться на новую работу, и пока что у меня нет работы, вот. И я как бы, у меня сейчас, э, висит как бы 2 м, как сказать, дв два два собеседования, которые я уже, ну, практически полностью прошел, и есть вероятность, что мне предложат работу, вот. Но обе эти работы, а, они находятся в другом городе. И, м да, и мне получается, нужно будет, во-первых, мне нужно будет решить, какую я р р работу хочу. И в в и во-вторых, мне нужно будет собираться, всё паковать, уезжать. И мне как-то это сейчас немного страшно, потому что последний раз, когда я переезжал, было 5 лет назад. И, ну, и с тех пор мне как-то, я не знаю, я не думал об этом. Я совсем забыл, каково это- переезжать. И сейчас как, э, как вот я думаю вообще об этом факте, что мне нужно будет, а, получается, снять гостиницу в другом городе, там по па пае ну, поездить по разным местам, по разным квартирам, посмотреть, прицениться. Вот это всё займет, наверное, тоже большое количество времени. Ам, вот, и мне как-то не немножко с страшно, и не хочется тратить столько времени на всё это, хотя, ну, как бы это неизбежно, вот. Й я не знаю, а может быть, у тебя есть какой-то с совет конкретно насчёт переезда. Может быть, вот, а, ну вот когда ты переезжаешь, может, м, я не знаю, может быть, какие какие-нибудь эм. Нет, я имею в виду, что вот, в принципе, возможно, в интернете, э, ну, в мире, как как люди переезжают, возможно, есть какие-то, э, советы насчёт того, как лучше всего это с организовать, чтобы, например, не ехать сразу в в гостиницу на неделю, чтобы искать какие-то квартиры, а может быть, есть какие-то другие способы.
Так. Интересно. Понимаю тебя. Да, на самом деле я понимаю твои переживания, они абсолютно а, понимаешь, а, понятны, и это всё, как бы, это это нормально, на самом деле, переживать, когда у тебя такие, а, перемены. Но это здорово, когда новая работа. Я надеюсь, что, как бы, с новой работой, как бы, новая жизнь будет такая более яркая, более интересная. А вот, а, скажи, пожалуйста, вот чтобы мне понять по поводу, насколько у тебя глобальный переезд, насколько много у тебя вещей?
Ну, скажем так. У меня, ну, э У меня, значит, большой ы я не знаю, мне кажется, у меня где-то получится Где-то, возможно, а, ну, скажем, где-то 200 на 200. Стоп. Нет. Ни ни неправильно. Нет, в общем, я не могу так рассчитать, потому что у меня, когда я прошлый раз переезжал, у меня
Давай будем по чемоданам. Мы не будем по килограммам говорить, просто скажи примерно, скока чемоданов или скока ящиков у тебя.
Да. Да. Во вот это тоже, это очередное очередная проблема, ко что я не могу рассчитать примерно даже, потому что, ну, за последние 5 лет я оброс уже вещами. Я не знаю, сколько это будет, пока я не упакую. Мне сложно сказать, но я не знаю, может быть, если брать какой-нибудь такой гру грузовичок, ну, вот э, а автобусик, то, возможно, ну, где-то, э, половина, э, э, вот такого, вот такого ба багажа, да.
Хорошо, я поняла тебя. Да. Ты сам будешь всё перевозить или ты будешь какую-то службу к через какую-то службу всё это отправлять?
Ну, вот это тоже, я ещё даже не смотрел, я не уверен, потому что есть, например, э, такие как каршеринг, э, но для для перевозок, г которые можно взять, или можно, нав наверное, легче, эм, будет нанять кого-то, потому что тогда это не будет, ну, какой-то дополнительной тревоги, что нужно ещё куда-то ехать и что-то везти. Наверное, легче будет просто просто нанять кого-то, да?
Верно, смотри. А, то, что касается пере а, пере перевоза вещей, а, как бы, а, действительно, это может занять какое-то время, и ты, на самом деле, какое-то время будешь налегке, что тоже хорошо. Вот, единственное- нужно сориентироваться по времени. Сколько времени з э, займёт, чтобы тебе перевезли эти вещи. Вот. Как далеко находится город, ты примерно же представляешь, и, может быть, уже ори и позвонить, или же з эс ты, может быть, сам уже знаешь, что это может быть. Это, вот, 1, там, не знаю, от недели до 2 недель, это в зависимости от расстояния, потому что, наверное, они тоже смотрят, наверное, если у них какие-то, что-то перевозят, они одновременно с ст э, с твоим, получается, багажом, верно?
А я, кстати, не знаю, на самом деле, как это работает, потому что этот город находится всего в 4 часах езды. И мне вот интересно, ну, я ещё не узнавал, мне интересно, как, э, это вообще обычно происходит. Ну, э, разве нет такого, что вот ты им отдаешь свои вещи и потом, ну, они сразу же с ними же едут и уже через 4 часа, получается, ты должен их встречать на том месте или или не совсем так?
Мгм. Вот, тебе нужно это будет тоже уточнить, потому что, казалось бы, расстояние небольшое, но нужно узнать условия, потому что от этого будет зависеть цена. Ну, наверно, могут и за 4 часа перевезти, а могут предложить вариант, что они не будут торопиться, что у них, например, собираются, а, грузы в течение, там, недели и у них отправка, там, раз в неделю, грубо говоря. Вот, поэтому просто нужно уточнить и уже на эту дату тоже ориентироваться. Подходит те такой вариант, не подходит, может быть даже замечательно, что у тя будет в запасе одна неделя, ну я так условно просто говорю. Вот, и это тоже очень немаловажный факт, вот, с ш чтобы тоже, как бы, э, знать, есть ли в запасе время у тебя. Вот, ну, я вижу, что, э, на самом деле, я думаю, что перевоз вещей не такой, не не так для тебя, как бы, а, сложно, как именно внутренние переживания, как вообще это всё будет. К по поводу переезда, я вижу, что ты очень сильно нервничаешь. Скажи, пожалуйста, а вот, а, что тебя больше вот в изнутри, вот эти вот переживания, потому что, а, стресс всё новое, неизвестное, с что в этом городе, возможно, там никого нет, или же действительно, как бы какие-то другие причины у тебя есть?
На Да. Ну, у меня как бы 2 д 2, 2 фактора таких основных. Первое, это то, что мне, возможно, придётся выбирать между как тем, какую работу я хочу, потому что у них там разные условия. Я не совсем уверен, э, ну, н на какие я более готов, да? А второе, это то, что, ну да, вот сам факт переезда, что я, э, буду переезжать, что я оставлю здесь, ну, как бы, всё, что я уже к чему я уже привык. Я поеду туда, где всё будет дороже, получается, и я не совсем уверен, ам, какую квартиру я там смогу снять. Просто за за счёт того, что, ну, я я я не знаю, какое там предложение и, и, ну кроме того, что я, конечно, я уже там, посмотрел в интернете, я примерно приценился. Но я уже ожидаю, что это будет, во-первых, дороже. Во-вторых, эм, возможно, а, ну будут другие какие-то изменения в плане того, где я буду жить к э, рядом с чем, и как, возможно, моя жизнь поменяется, просто из-за того, что я, ну, уже в какой-то другой атмосфере, в другом в другом районе, где, возможно, не так удобно или как-то наоборот. Ну ну ну всякие разные, и вот такие какие-то у меня тревоги. Мне кажется, это конечно, ну, э, естественно, ну, потому что это будет новое место. Я не знаю, как там будет. Да, но, в то же время просто это какая-то вот, такая тревога, которая во мне, и наверное, пока я этого не сделаю, она со мной будет. И я не совсем знаю, как мне, возможно, а её немножечко сбавить, чтобы легче принимать решения. Вот.
Понимаю. Абсолютно. Да, всё понятно, и твои переживания абсолютно нормальны. А вот, ну, по поводу работы, это замечательно, что ты говоришь, что скорее всего, а, будет, э, а, прямо 2 предложения, вот, и тебе будет, конечно, выбор. А, ну, я надеюсь, как бы, ты же идёшь вперёд, правильно, и зарплата скорее всего у тебя будет больше, чем ты, например, имел до этого. Вот, верно?
Да, да-да.
Вот, но это уже большой плюс, что долждно должны тебя успокоить, что заработок будет больше. Да, новое, да, неизвестное. Давай к этому относиться как, ну, такому, а, интересному приключению, доброму, хорошему приключению. Потому что переезд в принципе у тебя уже был, ты уже, ты уже справился с этим, ты уже представляешь, что это такое. Вот, осталось просто себя настроить, настроить на то, чтобы, а, не переживать по этому поводу так, успокоить тебя, что у тебя опыт уже есть, вот, и относиться к этому как к хорошему, доброму приключению, что у тебя будет новая работа, новые знакомые, новые друзья, всё новое, всё интересное, что очень хорошо. Скажи, кто-нибудь, а, в этом новом городе у тебя есть из знакомых, чтобы поинтересоваться по поводу районов, э, проживания? <sniffs>
Ну, вообще, на самом деле нет никого. Я только вот то, что я в интернете нашел, и и то, ну, конечно, в интернете всегда один скажет, что это хорошо, а другой скажет, что плохо, и не не не понятно, кому верить, да.
Хорошо. Ну, по крайней мере ты можешь уже, вот, потому что ты говоришь: "Я не знаю, а, где, что будет находиться, какой район", а, самому просто зайти и почитать, потому что всегда, а, как бы, ну, это 100 % есть такое, что есть благополучные районы и неблагополучные районы, верно? А, вот.
Ну, э, вообще, кстати, говорят, ну, пишут, что сейчас там никаких не неблагополучных районов нет и в везде нормально жить, как бы.
Замечательно, вот уже хорошо. А, вот и, э, следующее как бы, а, ты должен определиться: раз районы в принципе все спокойные, ты должен ориентироваться на то, чтобы, а, ты хочешь в центре или ты хочешь немножко подальше от центра. Это тоже в зависимости, это тоже влияет на цену опять же. А вот если ты ориентируешься на цену, то, а, как бы, если немножко дальше будет, то просто смотреть, чтобы тебе было всё удобно, чтобы транспорт был рядом, чтобы магазины тоже были рядом. Это тоже можно как бы бы п сориентироваться по этому. И есть люди, например, которые зам зан занимаются именно, а, вот заранее ты можешь, э, э, э, как брокеры, наверно, которые занимаются подбором квартир. Вот, и ты можешь с связаться с ними, тебе покажут, э, фотографии, ты можешь, а, с ними обсудить все варианты по ценам и по району, и всё это обговорить, и наверняка тебе сразу скажут, что преимущества этого, например, а, э, п э, например, этой квартиры то, что рядом транспорт, преимущества этой квартиры то, что она в центре или не в центре. Вот, и уже как бы, как бы ты же ничего не теряешь, если будешь заранее как бы узнавать, и, может быть, действительно уже найдешь вариант, который тебе подойдет. Как ты смотришь на то на такой вариант?
Но, кстати, это, э, да, это хорошая идея. И я с, э, с, эм, какими-то агентствами недвижимости ещё не говорил. И мне кажется, это было бы хорошо мне конкретно, вот, с ними связаться, спросить. Во возможно, даже когда я поеду, э, ну, искать квартиру, чтобы вместо того, чтобы самому просто искать, чтобы у меня уже были какие-то, э, заготовки, чтобы я знал, куда ехать, у меня бы уже был агент, который бы подготовил, ну, какие-то предложения, и я не переехал туда не не с пустыми руками. Да, это хорошая идея. Спасибо тебе большое, что выслушала и помогла советом.
Н-да. Знаешь, рада была помочь. Удачи тебе! А, пускай у тебя всё получится! Пока.